Ja, so sieht's aus. Grad wenn man so 'ne Familie startet, ne? Ähm, so, so, in dem Zwischen
Ja. Oh ja. War das bei dir vor kurzem oder ist das schon länger her, die Erfahrung?
Ne, ne, schon ne, schon läng schon also ja, ist schon länger her. Aber ich finde grad so diese Kurve, ähm, von von: „Okay, man kann noch so weggehen, Party machen“, und dann, „Oh, ich habe 'ne Familie“, dann siehst du mal, wie viel auf einmal nicht mehr da sind, ne? Also ja, ohne, dass da was für die drinnen ist, bleiben sie nicht, sage ich mal. Ne, so ja, hast du da so ähnliche Erfahrungen gemacht oder gar nicht?
Okay. <chuckles> Ja, ja. Mhm. Und man hat ja auch direkt Ähm, nun, äh, i ich bin wahrscheinlich noch etwas jünger. Ich bin ich, äh, bin gerade mal 25. Ähm <laughs>
Ja, du bist noch etwas jünger. Dann bist du noch da in der in der Kurve. Ja.
Genau, ich bin noch in der Kurve. Es gibt n nicht allzu viele Leute in meinem Umfeld, die eine Familie gründen. Und ich selbst bin, a auch noch lange weit weg vom Familie gründen.
Genau, eher noch nicht. Warte mal. <laughs> Okay.
Äh, de das da erst mal finanzielle Sicherheit, erst mal sortieren, was im eigenen Kopf vielleicht
Ja. Sehr deutsch! Das ist wirklich sehr deutsch, ne? Erst mal Geld machen, Häusle bauen, ne, so. <laughs>
<chuckles> Ja, ja. Nur noch ho äh, in der jetzigen Wirtschaft wird f 'n Haus bauen vielleicht 'n bisschen über-ambitioniert sein. <chuckles>
Ja, okay, ja. <laughs> Da hast du wohl recht, ja. Ja.
Aber man kann's ja versuchen. Äh, aber nein, Äh, i ich werde nicht in näherer Zukunft eine Familie gründen. Aber ich habe die Erfahrung auch gemacht, so mit Schulwechseln und, äh, generell, nachdem man auf die Uni gegangen ist, wenige Leute bleiben tatsächlich in Kontakt. Das scheint auch generell so 'ne Sache zu sein. Und dann wird's auch immer schwerer, n neue Leute kennenzulernen und de mit denen auch weiter umzuhängen. Je weiter man ins Erwachsenen-Leben kommt, desto mehr hat man zu tun und desto schwerer wird es da, die nötige Zeit aufzuwenden, um diese Verbindungen zu knüpfen.
Man kann. Ja. Ja, ja. Glaube ich auch, ja. Richtig. Ja, die hat man gar nicht mehr so, ne? Wenn du jetzt dir vorstellst, du stehst morgens auf und kommst nicht Heim bis um 5. Wer hat denn da noch Bock, irgendwas zu machen? Also ich nicht, ne? Also, ich mache dann ich koche dann Essen und danach wird die Küche saubergemacht und Couch ruft mich, ne? So
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Definitiv, ja. Ja, und Essen kochen ist ja schon mehr, als viele Leute schaffen nach der Arbeit. Es ist ja schon einiges. Und ich denke
Ja, ja, ja. Also das nervt auch schon, ja. <laughs>
Ja, da <chuckles> das glaube ich dir. Und was ich, denke ich auch noch 'n großer Faktor ist, ist, ähm in der Schulzeit hatte man relativ viel Freizeit, die man trotzdem in der Schule verbringen musste, so mit Pausen und so weiter.
Ja, ja, ja, ja, ja, stimmt.
Und da kommt man automatisch ins Reden und mit Gruppenprojekten et cetera. Und da ist das Freundschaft formen viel einfacher als jetzt auf der Arbeit, wo du 'ne 1/2 Stunde Pause am Tag kriegst, wenn's hochkommt. Und in der 1/2 St
Ja. Stimmt. Ja. Und sonst arbeitest du eigentlich immer alleine, ne? Ja.
Genau, und in der 1/2 Stunde ist man da äh, zu sehr damit beschäftigt, den Hunger zu stillen, als, äh, sich auszutauschen.
Ja, das stimmt.